Halo. Selamat sore.
Nah, keren keren. Selamat sore, Kak. Jadi sorenya harus semangat kan? Sore sore sore, gitu ya.
Iya, semangat banget nih. Gimana nih kabarnya?
Mmm. Kabarnya baik, Kak, baik, sehat. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya?
Mhm. Ya, heeh, sama baik juga, heeh. Lumayan semangat juga sih nih.
E Mantap ya, Kak, ya, semangatnya gitu ya. Mmm.
Ya. <chuckles>
Jadi kita ngobrolin tentang apa ini ya, kira-kira yang menarik gitu, Kak, ya?
Mhm. Mmm, apa ya? Mumpung lagi, eee, sore-sore kayak gini mungkin enak kali ya kalau, eee, ngobrolin tentang hobi gitu ya.
Mhm. Wih wih wih, berarti Kakak ini hobinya banyak berarti ya, Kak, ya?
<chuckles> Hmm, dibilang banyak sih ya nggak terlalu ya. Cuma kan kalau, eee, hobi tuh enak kalau misal dilakuin pas lagi senggang gitu. <chuckles>
Heeh. <laughs> Iya iya, jadi hobi-hobi gimana nih yang mau diobrolin tentang apa kira-kira ya?
Mmm, apa ya? Mmm, mungkin hobi-hobi yang, eee, bisa dilakuin bareng temen gitu kali ya, Kak. Hmm.
Oh, berarti Kakak, apa ini? Hobi yang sering dilakukan bareng teman itu apa?
Mmm, a oh kalau, eee, aku apa sih ya, biasanya ini sih kayak suka, eee, gambar bareng gitu sama temen, biasanya, eee, bawa-bawa cat gitu. Eee, biasanya senang banget kalau kayak gitu, eee, mmm?
Mhm. Oh, kec kirain kirain, biasanya biasanya kalau cewek-cewek gitu, biasanya mereka hobi makan bareng gitu. Tapi kalau Kakak iya, kalau
Mmm. Mmm, iya betul ya biasanya, eee, i dimakan-makan bareng juga. Tapi kalau mungkin kalau di di pertemanan, eee, aku lebih suka, eee, gambar kali ya, kalau di Kakaknya gimana nih?
Mhm. Gambar ya. Oh iya iya iya, keren sih. Biasanya gambar apa, Kak, tentang apa?
Ah bebas sih biasanya enggak melulu, eee, gambar dari diri kita sih. Biasanya cuma, eee, sekedar mewarnai gitu. Kayak misal beli, eee, kanvas yang udah ada udah ada polanya gitu, nanti tinggal diwarnain aja gitu sih ya.
Mmm. Oh, gitu. Oh, ada ya kanvas yang ada udah udah ada polanya ya? Jadi tinggal diwarnai aja gitu ya?
Wah ada ada ya banyak, banyak banget, heeh. Mhm, iya malah seru banget itu. Jadi, eee, biasanya ada nomor-nomornya gitu. Jadi tinggal, eee, tinggal kita, eee, cocokin aja sama warnanya gitu sih.
Mmm, eh seru ya, kalau misalkan kita bareng teman-teman lagi mewarnai gitu, seru juga ya ya Kak ya.
Iya seru banget. Heeh. Kakaknya gimana nih? Ada enggak kayak hobi yang dilakuin bareng teman-teman gitu?
Mmm. Oh iya, hobi mungkin hobi naik gunung kali ya? <chuckles> Kalau naik gunung hobi enggak sih? Atau bukan ya? Hobi kan?
Mhm. Apa tuh? Wah! Keren banget naik gunung. Naik gunung. Termasuk hobi sih kayaknya sih Kak ah, iya. <chuckles>
<laughs> Iya juga sih, karena kan kalau naik gunung bareng temen-temen itu seru aja sih. Kita bisa lebih akrab de dengan teman-teman gitu kan, bermalam di apa ya, di alam terbuka bareng teman-teman itu <clicks tongue> banyak pengalaman, banyak cerita sih kalau naik gunung gitu Kak. Mhm.
Heeh. Mmm. Oh iya, seru banget pasti sih. Mmm. Mhm. Wah. Wah iya keren banget sih. Iya setuju banget aku sih. <chuckles>
<chuckles> Kalau Kakak, Kakak pernah naik gunung enggak?
Iya. Mmm, belum pernah sih kalau aku, <chuckles> mungkin bisa kapan-kapan. <chuckles>
Oh, gitu. Boleh nih, boleh dicoba, ya. Iya, kita naik gunung bareng-bareng, kan. Mungkin ya enggak usah yang tinggi-tinggi aja dulu, yang ya, yang <tsk> yang biasa-biasa aja dulu gunungnya kan? <chuckles>
Iya, kayaknya seru, sih. Mmm. <chuckles> Iya, aku setuju banget, sih. Soalnya eee pemula, eh kayak aku, nggak mungkin kalau bisa langsung yang tinggi-tinggi.
Hmm. Betul. Kalau Kakak tan tadi menggambar bareng teman-teman, itu biasanya kalau bosan menggambar itu ganti apa gitu kira-kira? Biar menarik hobinya.
Hmm. Iya, ya. Mhm. Mmm. Ah, be apa ya, biasanya ini sih, eee, yang gampang-gampang aja gitu, Kak. Kayak, eee, misal, eee, teka-teki gitu, atau cerita-cerita bareng gitu, atau enggak, eee iya, yang kayak tadi Kakaknya sebut, tuh ya, makan-makan bareng, gitu. Itu juga termasuk hobi ya, Kak, eee itu kalau mhm.
Mhm. Oh, gitu. Oh gitu, ya ya ya ya. Iya, kalau iya kan, kalau makan itu kan ada yang hobi kan, hobi makan enak, gitu kan, hobi makan pedas, gitu kan biasanya kan? Beda-beda.
Mmm, oh, berarti iya, berarti itu hobi hobi aku juga sama temen temen.
<laughs> Iya iya iya iya, kan kalau biasanya apa ya, mmm, perempuan atau cewek-cewek biasanya kalau nongkrong bareng itu biasanya mereka lebih suka ke makanan, minuman gitu, kan? Heeh.
Mhm. Ah. Ah, iya! <chuckles> Biasanya lebih ribet kalau, eee, ngurusin mau makan apa, biasanya malah sama temen-temen, ya. <chuckles>
Hmm, malah kita nawarin makan ya udah kita makan bakso aja. Ah, <tsk> enggak mau. Terus kita mau nawar-nawarin nasi goreng, enggak mau, na nawarin apa lagi gitu, enggak mau lagi. Waduh ribet banget. Ya. <laughs> Biasanya, biasanya, tapi enggak semua orang sih seperti itu, Kak.
<chuckles> Mhm. Hmm. Iya, ya, Kakaknya tahu banget, ya. <inhales> Hmm. Ah, Kakak ini kan tadi, eee, sempet bilang ya, eee, hobinya naik gunung, gitu. Nah, Kakak tuh ada nggak kayak hobi yang awalnya coba-coba terus ternyata jadi favorit, gitu?
Mmm. Oh ini, naik gunung itu, kita kan awalnya kita cari coba-coba kan, kita kita awalnya ke bukit-bukit gitu kan, coba-coba ke bukit gitu, kemah-kemah, gitu. Eh, lama-lama enak ya, ternyata naik gunung. <chuckles> Jadi, ya udah, <tsk> eee, hobinya terbawa sampai sekarang sih, udah sekitar 10 tahun sih, nah hobi ini bertahan.
Hmm. Oh, gitu. Mmm. <chuckles> Oh, ya. Hmm. Wah, Kakaknya hobi eksplorasi gitu ya, sama alam ya, keren keren banget sih, keren, iya. Mhm.
Iya, Kak, betul betul. Mhm. Karena kalau kita hobi eksplorasi alam itu kan, banyak hal yang bisa kita temukan, kan? Banyak pelajaran. Bukan cuma ngelihat pohon-pohon hijau gitu, enggak enggak. Banyak pelajaran mungkin tentang misalkan tentang burung yang memberi makan anaknya gitu, wah, itu itu butuh perjuangan seperti itu kan?
Mmm, apa, tuh? Mmm. Mmm, apa tuh, Kak? Mmm, wah, menarik banget sih, ya jadi filosofis gitu ya, katanya.
Mhm mhm, jadi enggak as enggak cuma lihat yang hijau-hijau aja, tapi banyak hal bisa diambil jadi pelajaran sih dari alam-alam itu. Mhm.
Mmm, ya, setuju sih, sama Kakaknya, ya. Jadi, eee, membuka pandangan kita, gitu, kalau misal, eee, apa, naik gunung, gitu kan. Jadi nggak cuma, eee, lihat yang monoton, gitu. Mmm, iya, heeh.
Mhm. Mhm. Betul, Kak, mhm. Dan apa ya, ki memberi kita kayak pelajaran tentang tanggung jawab kan? Jadi, kalau misalkan kita naik gunung itu ya, kita harus jadi pendaki gunung yang bertanggung jawab, ya kan? Jangan sampai merusak alam, merusak habitat, gitu kan? Nebang pohon sembarangan, membakar hutan gitu kan? Waduh.
Hmm. Hmm, betul. Oh, iya iya. Wah. Iya iya iya, betul banget sih, Kakaknya, heeh.
Mhm. <chuckles> Gitu, Kak, heeh. Tapi kalau Kakak tadi kan hobinya menggambar bareng teman-teman, nih. Kalau misalkan, eee, ada temannya yang enggak datang pas itu udah janjian, gimana perasaannya biasanya? Hobinya jalan tetap jalan atau hobinya ditunda gitu?
Hmm. Hmm? Iya, ya. Hmm. Eee, tergantung sih, Kak. Eee, kalau semisalkan, eee, di pertemanan aku tuh, ada 3 orang, gitu ya. Kalau semisal, eee, cuma. eee, 1 yang enggak bisa, tapi kalau, eee, a apa ya, kayak alasan dia kayak memang bener-bener yang gak bisa banget gitu, ya udah, eee, gak apa-apa sih ya, mungkin, eee, cuma kumpul aja sama, gitu. Heeh. Tapi kalau semisal kayak, eee, yang alasannya tuh, eee, gimana ya, kayak ada urusan keluarga, tapi yang bener-bener, eee, apa ya, kayak se semisal, eee, keluarganya sakit gitu ya, pasti kita, eee, tunjukin, gitu.
Hmm. Heeh. Dimaklumi aja gitu, ya. Dan tetap lanjut, ya. Hmm. Mhm. Mhm. Iya. Oh, gitu. Jadi hobinya dibatalkan gitu, pilih ke menjenguk itu ya, orang sakit gitu ya, Kak ya? Tapi
Iya mhm. Hmm, tapi, eee, dari hobi ini memang ini sih, kalau di aku bener-bener, eee, nga ngaruh banget di hubungan pertemanan, gitu. Jadi, eee, kayak, eee, makin dekat, gitu. Jadi kayak semisal, mmm, apa ya
Kenapa, Kak? Oh, gitu. Makin akrab ya, gara-gara itu.
Kan, eee heeh, kayak, eee, memperdekat, gitu. Jadi, eee, kalau semisal bener-bener jenuh banget kan, jadi ,eee, ngundang temen gitu, terus, eee
Hmm. Oh, gitu, ya ya ya.
Selain selain buat, eee, cuma jalanin hobi, di situ kan kita juga bisa, eee, cerita-cerita nih, sama, eee, keluh kesah, gitu. Jadi, bener-bener ngaruh banget di heeh, biasanya kan ya heeh, biasanya
Mhm. Wah wah wah, sambil curhat gitu, ya. Pas sambil ngambar gitu, gambar-gambar tentang pohon-pohon atau apa gitu, sambil curhat juga, ya.
Mhm. Mhm, biasanya cewek-cewek kan, kayak, eee, suka nih, kalau misal, eee, ngobrol sambil, eee, ngapain, gitu. Jadi, walaupun banyak ngobrolnya, gitu. Mhm, jadi benar-benar ngaruh sih, di hubungan pertemanan, kalau, Kakaknya gimana nih?
Iya iya, sambil cerita cowok-cowok juga kali, ya? Oh. Iya, sama sih. Kalau, kita lagi jalanin hobi yang bareng-bareng teman, itu memang membuat kita lebih akrab, lebih nyaman, gitu kan? Banyak kan, biasa cerita-cerita tersembunyi yang tidak kita tidak kita tidak ketahui tentang teman kita, kan?
Mmm. Hmm, oke, enak. Mmm. Wah, Iya ya, jadi kayak
Nah, pas udah jalanin hobi itu bareng-bareng, biasanya cerita itu yang agak aneh-aneh, yang enggak ketahuan banyak orang, itu biasa biasanya muncul kan, di situ?
merana ya? <chuckles> Wah, wah, yang jadi malah asik ya, eee, kumpul-kumpul sama teman, jadi, eee, lebih tahu banyak, gitu? <chuckles>
Iya. Betul. Jadi, banyak rahasia yang terungkaplah, seperti itu. <laughs> Heeh. Jadi, kayak, jadi bahan lucu-lucuan, gitu kan, wah, seru sih, mhm. Tapi, kalau misalkan Kakak punya temen baru nih, misalkan, eee, Kakak kan, udah punya hobi menggambar kan? Nah, besok-besoknya mungkin Kakak punya teman baru. Nah, temannya itu diajak ikut hobi untuk menggang menggambar atau tidak? Gimana, Kak?
Wah. <chuckles> Keren nih. Mmm. Mmm? Iya. Hmm? Mmm. Hmm, eee, bagus ini, eee, apa ya. Ya, mungkin bisa sih ya, tapi tergantung sih, sama, eee, si temen barunya ini, eee, biasanya tanya dulu, kayak, eee, "Kamu suka, eee, gambar nggak?" gitu.
Mhm. Heeh. Mmm. Kalau dia bilang enggak suka? <clicks tongue>
Kalau misal, eee, nggak suka, pertama tak ini dulu, kayak, eee, coba-coba dulu aja nih, gitu. <chuckles>
Mhm. Oh iya iya iya, kita kita ajak dengan halus-halus, gitu ya? Iya iya iya, nah terus terus?
Heeh. Iya. Tapi, kalau misal mungkin bisa ya, eee, ya coba coba dulu lagi. Terus, nanti kalau udah nggak bisa, ya nggak, nggak nggak ikut juga nggak papa, gitu. Mungkin, ada hobi hobi lain yang bisa, eee, kita lakuin bareng, gitu.
Hmm. <chuckles> <laughs> Berarti berarti, kalau dia nggak bisa ngega menggambar, eee, nggak usah dipaksa masuk hobi itu, ya? Hobi menggambar, ya?
Mmm. Iya, ngga nggak usah nggak apa-apa, kayak, eee, pasti ada kok kayak hobi yang bisa, eee, sejalan, gitu.
Hmm, tapi masih di ditemani? Atau, masih diajak, jadi teman, atau udah nggak? Oh, gitu ya ya ya. Wah, kalau begitu pengen jadi temannya nih, ya. <laughs> Iya iya iya iya kan. Mmm, pikirnya kan, kalau misalkan, eee, tadi suka hobi menggambar, tiba-tiba ada teman baru dan dia, ng dia nggak bisa menggambar. Kirain, ya, langsung dibuang gitu aja, gitu. Oh, jangan ya? Tetap, jadi teman ya, Kak, ya?
Hmm, masih dong, Kak. <chuckles> Iya, kan mmm? <chuckles> Boleh boleh boleh banget, heeh, tapi, gambar bareng nih? <chuckles> Mmm? Mmm? Oh, jangan dong, Kak. <chuckles> Jangan iya, kan, eee, mungkin, eee, ada hobi hobi lain, gitu, kayak, tadi Kakaknya kan, mmm, hobinya, eee, naik gunung. Nah, aku kan belum pernah nih, coba naik gunung, nah, misal kayak, eee, Kakak temen baru aku nih. Nah, nanti aku coba deh kayak, eee, ikut nih, kayak, eee, naik gunung. Mungkin, bisa tuh, di situ kita jadi kayak ada hobi bareng, gitu.
Mhm. Mmm. Ah hah ah hah, ah, mmm. Mmm. Iya. Wah. Oh, iya iya. Jadi, sambil naik gunung kita menggambar, begitu ya?
Wah, iya, eee, ide bagus itu. <chuckles> Tadi nggak kepikiran loh, Kak. <chuckles>
Ah, iya iya iya, ayo ayo ayo ayo, kita naik gunung, menggambar. <laughs>
Eee, iya iya. Nanti aku siapin heeh, alat-alatnya. <chuckles>
<chuckles> Iya iya iya iya, oke oke. Jadi, paham ya, jadi, kalau misalkan ada temen yang nggak bisa menggambar, itu nggak langsung dijauhin ya. Ya, mungkin kita cari tahu-tahu dulu ya, apa kesukaannya ya, apa hobinya ya, Kak, ya?
Mmm? Iya, kalau aku nggak sih. Mmm. Iya. Iya, kalau Kakak, gitu juga? Atau, gimana?
Oh, kalau saya, eee, sama sih, Kak, kita enggak mungkin langsung membuang orang, kan. <chuckles> Kalau, misalkan ada teman baru yang datang, ya kita rangkul baik-baik gitu, kita tanya hobinya juga kan, "Hobinya apa?" kalau bi di dia bilang, "Naik gunung." wah, udah cocok, ini teman. Tapi, kalau misalkan dia bilang, "Hobinya apa?" "Saya, hobinya naik motor keliling kota." gitu Kak, waduh, ini <tsk> kayak gimana ya. <chuckles> Mungkin, kita ajak dia naik gunung sambil naik motor, bisa jadi kan?
Hmm? <chuckles> Iya. Mhm. Iya. Mmm. Mhm. <chuckles> Iya, nanti Kakaknya yang bonceng, gitu. <chuckles>
"Wah, kok saya?" gitu kan. <chuckles> Heeh, gitu ya, Kak, ya. Oke oke oke, eee, tapi dari dari hobi itu apa sih yang Kakak biasa dapatkan, selain ho selain kesenangan?
<chuckles> Mmm. Mmm, selain kesenangan, ini sih, kayak, eee, apa ya, di mentalnya, gitu. Jadi, eee, karena, eee, suka, eee, gambar gitu, kan biasanya nanti, eee, ada kayak ide kreatif, gitu, di situ. Nah, biasanya, eee, kayak pengalihan sih, pengalihan buat, eee, masalah-masalah yang ada, gitu, biasanya di, eee, masalah, eee, sehari-hari, itu kan terlalu berat. Nah, nanti kalau semisal udah udah ketemu sama, eee, kanvas terus sama teman-teman, kan, jadi, eee, ngaruh banget nih, di, eee, emosional jadi, eee, lebih stabil, gitu sih.
Mhm. Oh. Ah, iya iya iya iya iya. Heeh? Oh. Iya iya iya, oke oke oke. Wah wah wah wah, seru ya seru ya. Tapi, kalau saya nanya lagi ya, kal tapi kalau Kakak misalkan, eee, lebih suka menggambar sendirian atau, lebih suka menggambar bareng teman-teman?
Kakaknya, gimana nih? Iya, seru sih. <chuckles> Hmm? Mhm? Mmm. Suka dua-duanya sih, sebenarnya, ya. Tapi, eee, kalau aku, eee, tergantung ini sih, kondisi, gitu. Kalau misalnya, kayak, benar-benar yang butuh banget ketenangan yang, eee, fokus, kayak gambarnya begitu spesifik, biasanya, eee, aku suka sendirian, gitu sih. Tapi, kalau cuma, eee, seru-seru buat, eee, hobi, cuma sekedar kayak buat, eee, ketemu teman, ya biasanya memang, eee, bareng-bareng, gitu sih, jadi lebih asik aja, gitu. Biasanya, eee, ada, apa ya, kayak ide-ide, eee, dari teman, gitu, yang kayak tukar-tukaran kanvas, gitu loh, asik gitu loh, Kak.
Mmm? Mmm. Oh, gitu. Mmm. Iya iya. Oh, gitu? Wah wah wah wah. Heeh? Oh, iya, betul. Mmm. Biasa, mungkin kalau mungkin kita lagi, eee, kurang ide, gitu, tiba-tiba ada temen yang nyerocos, gitu ya? Tiba-tiba, "Oh, ternyata idenya bagus juga," gitu kan, biasanya?
Mmm. Ah, iya. <chuckles> Mmm, iya, heeh, atau biasanya kayak yang ide, eee, tukaran yang, eee, "Sini dong kanvas kamu, nanti aku coret, kayak, eee, 5 menit, nanti tukeran lagi," gitu.
Toxic. Oh, ya ya. Jadi, ada pencampuran ide begitu ya, di atas kanvas, ya? Iya.
Mmm. Nah itu itu yang buat seru sih, kalau, eee, apa ya, kayak ngelakuin hobi bareng sama teman, gitu.
Heeh. Wah, menarik ya, pengen coba juga sih hobi menggambar gitu ya. <chuckles> <laughs> Iya, iya.
Mmm boleh kok Kak. <chuckles> Aku juga pengen nih nyobain, eee, naik gunung. <chuckles>
Mmm, baik bu boleh tuh, cobain naik gunung. Tapi kalau naik gunung itu harus fisiknya siap 2 bulan sebelum naik gitu, biar enggak apa ya, biar enggak gampang capek kan. Mhm, mungkin ya joging-joging atau lari-lari dulu gitu kan. Persiapan fisik gitu, gitu kan, biasanya, bias biar lebih nyaman kan, biar lebih aman gitu kan.
Mhm. Wah. 2 bulan sebelum ya. Wah. Heeh. Heeh. Oke oke. Oke oke. Iya biar, eee, siap ya badannya, gitu.
Biar siap biar siap, biar enggak jadi beban ke orang lain, biasanya kan. <laughs>
<chuckles> Wah <chuckles> kayaknya aku bakal jadi beban nih Kak. <laughs>
<chuckles> Enggak juga sih, maksudnya, ya kita biar apa ya, naik gunungnya lebih lebih dinikmati, kan. Masa kita naik gunung ngos-ngosan, capek gitu, sakit, enggak dinikmati, kan.
Hmm. Iya. <chuckles> Iya. Iya, betul banget, eee, kalau, eee, udah capek banget gitu nanti kan yang, eee, repot juga teman-temannya juga ya Kak. <chuckles>
Mhm. Eee, itu juga salah satunya sih, kayak tadi itu kan. <chuckles> Jadi memang harus butuh persiapan sih kalau naik gunung. Tapi persiapannya enggak enggak ekstrim-ekstrim banget. Ya, yang santai-santai aja. Pokoknya siap nanjak, oke, kita gas, gitu ya.
<chuckles> Mmm. Oh, oke oke. <chuckles> Ya nanti, eee, mungkin kapan-kapan aku bisa nih kayak coba latihan buat, eee, joging-joging kecil-kecil gitu. Nanti siapa tahu bisa nih ngebuat, eee
Ya karena itu, eee, betul. Jadi udah siap naik gunung nih ceritanya nih. Oke, oke.
<chuckles> Ya bolehlah. <chuckles>
Wet mhm, menarik ya Kak ya, menarik banget nih apa yang, eee, bahas hobi sore-sore, ya kan?
Mmm, menarik menarik banget. Hobinya Kakak juga menarik banget tuh di gunung.
Mhm, naik gunung, bahas hobi menggambar itu banyak sih. Memang banyak hobi ya. Ba masing-masing orang itu beda-beda hobi ya, Kak, ya?
Hmm. Iya hmm. Betul, menarik banget, eee, pembicaraan, eee, hobi ini sama Kakak, seru banget. Apalagi Kakaknya sharing tadi sama, eee, tentang naik gunung. Wah seru banget sih. <chuckles>
Bet Mhm. <chuckles> Iya, sama-sama, Kak. Saya juga terima kasih banyak ya, Kak, ya.
Ya. Terima kasih kembali Kakak.
Oke Kakak, selamat sore.
Selamat sore.